Kırılabilir mi, döngü mü sence bu?
I hı hı. Kırılabilir bir döngü olduğunu düşünüyorum. Evet, mesela benim babam, eee, çok fakir bir yerden gelmiş ama daha sonrasında kendini eğitimle kurtarmış bir adam olarak, hani, ben onu çok, eee, s örnek alırım o konuda, hani, çok beğenirim. Bana çok imkânlar sundu kendisi elinde elinden geldiğince. Onun için bence istenince bu döngü kırılabiliyor ama tabii ki çok zor. Yani bunu insanların başarısına entegre etmek değil de sanırım toplum ve sistemin bunu yapması lazım. Hani öğretmen mesela Devlet okullarının da eğitimin iyi olması lazım aslında. Hani, de de devletin buna el atması lazım. Hı hı.
Hı hı. Evet. Zor. Ya, evet. Bu

T hiç kolay şeyler değil ve bu bir kerede yapılabilecek bir çalışma da değil. Çok zamanla, nesilden nesile aktarılarak anca yapılabilecek bir şey. Çünkü biz ailelerimizin yaşadığı travmalarla kıyaslanıyoruz. İşte, "Bizim zamanımızda böyleydi. Siz yine şükredin çünkü siz bu zorluktan" Her neslin zaten kendine göre farklı bir zorluğu var ama hemen düzeltilebilecek bir şey asla olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi, yani, aileden başlayan bir şey. Evet.
He he. He he. Hı hı. Hı hı. Heh, heh, heh, evet. Tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Ona bakarsan da biz de pandemi gördük yani. <chuckles> Kesinlikle. Yani dediğin gibi aile
Biz de çok farklı zorluklar gördük. O zamanın hayal edemeyeceği farklı zorluklar yaşadık biz de.
Evet, evet. Kesinlikle. Yani her aslında bak, eşitsizlik burada bile başlıyor hani. Ben senden büyüğüm, senden yaşlıyım, ben senden daha hak sahibiyim, daha söz sahibiyime geliyor aslında. Ben buna katılmıyorum. Hani, tamam hürmet ederim yaşından dolayı saygı saygımı bozmam ama, hani benim de yaşadığım zorluklar var. Ben de baskı altındayım, ben de zorlanmışım. Hani, "Tek zorlanan sen değilsin." diyesim geliyor bazen. Yani, açıkçası demem gerekirse toplumda eşitsizlik söz konusu, yani hâlâ var. Bu geçmedi bir türlü. Hani, gerek cinsel yönelimine göre eşitsizlikler oluyor, gerek işte, ten rengine göre, meslek, fakirlik, zenginliğe göre. E, bu da sürer gibi duruyor sanki, değil mi? Hani, dünya biraz daha böyle gider gibi geliyor maalesef ki.
Evet. Evet. Evet. Yani Evet. Bence de öyle. Yani, kısaca toparlamak gerekirse bence bu eşitsizlik olayı önce ailede başlıyor, kökeni de burada başlıyor. O eğitimin de orada verilmesi gerekiyor ve devletlerin, kurumların kesinlikle önce aileyi eğitmesi, ebeveynleri eğitmesi gerektiğini düşünüyorum.
He he. He he. Tabii, tabii. He he. He he. E, tabii. Yani, toplumun en küçük birimi aile aslında bu konuda başrolü oynuyor. Onun eğitilmesi sorunları büyük olasılıkla çözer diye düşünüyorum.